Oke oke menarik. Berarti, Kakak, ng eee, ini ya, udah bisa membangun batasan yang sangat jelas dan, eee, sa e lumayan disiplin gitu ya, menjalankan batas-batas itu gitu ya. Seberapa mhm mhm, gimana tuh?
Kalau iya, kalau sekarang iya. <chuckles>
Oke. Nah berarti ini, eee, mungkin melalui proses ya? pernah nggak melalui proses yang di mana, agak susah nih membatasi atau eee, apa ya, mengelola nih gadget, atau apa ya, ya perangkat lah yang kira-kira, eee, alat komunikasi yang, Kakak, gunakan gitu?
Iya. Mhm. Dulu masih agak susah waktu awal-awal pernikahan, belum punya anak justru ya, malah agak susah menurut aku. Belum punya anak, terus aku dulu belum punya rumah sendiri karen jadi aku, kan aku kan supervisor toko, toko aku di area Kalibata nih misalkan di Selatan. Aku biasanya ngontrak di dekat situ, yang jaraknya nggak jauh-jauh. Jadi kalau selesai pulang dari toko kan, itu kan, boleh boleh boleh pulang absen pulang, eee, setelah jam 4. Biasanya aku pulang, nyampe rumah, itu kan lebih cepat ya, terus berasa masih siang, karena masih ada cahaya-cahaya matahari maghrib. Nah itu kadang aku main main gamenya itu sampai apa namanya, kalau udah bad udah mood-nya udah balik gitu ya, aku sampai lupa diri, gitu loh, bisa sampai jam 9, tapi nggak
Mmm. Mhm. Ya. Mhm. Mmm. Iya. Oh. Oke. Mhm.
kayak kayak nggak punya istri gitu, jadi istri kayak diabaikan. Nah jadi kalau awal-awal, masih seperti itu heeh, dan masih pakai 1 HP gitu.
Iya iya iya, tantangan ya, mhm. Oke.